لأ، أنا شُغل عن بُعد freelance اللي هو آآ على قد المهمة باخد فلوس. يعني مش مش مش شُغل بوقت وراتب شهري وكده. خلّيني أقول لك آه ال أ آه. أنا صراحةً يعني سِبت الوظيفة، بس بعد فترة طبعًا من إن أنا جرّبت ال ب ال الشُغل العملي الأول، الشُغل ال عن بُعد الأول، ما سِبتهاش على طول قبل ما أبدأ. فهمتني؟
حلو جدًا. سِبت الوظيفة خالص؟ جميل. جميل. كنت عايز تقول إيه بقى؟
أ آه. أنا عاوز أقول لك إن ال الفرق كبير بالنسبة لي طبعًا بين الشُغل المكتبي ده والشُغل عن بُعد، حاجة كبيرة طبعًا. آآ، هو طبعًا كل شيء له مميزات، ده له مميزات، وله عيوب وده له مميزات، وله عيوب. بس أنا شايف إن مميزات فعلًا ال العمل عن بُعد ده أفضَل بالنسبة لي. وهي بتفرِق من شخص لشخص طبعًا، آه، عن بُعد من البيت، ما هو دي الميزة.
إمم. حلو. آآ، عن بُعد، ومن البيت ها؟
آآ، أنا الأول كنت باروح بقى الشُغل التقليدي بتاعي. آآ إن أنا باروح بقى كل يوم، من مواعيد العمل الصبح بدري، لو اتأخرت بقى في المواصلات هيبقى في غياب، هيبقى في عقاب، هتبقى حاجات بقى يعني الواحد ب آه، بابقى رايح آه، أنا بابقي رايح أصلًا مواصلات، وجايب آخري وحاجة الطريق بيبقى صعب آه، فموضوع كان صعب.
إمم. مفهوم، أيوه. مفهوم جدًا، آه. قادر افهمك، أيوه. حاجة صعبة. <laughs> طيّب، آآ اتأقلمت إزاي بقى ف يعني إيه، ال لقيته سهل جدًا؟ الشغل عن بُعد مثلًا، آآ، اتأقلمت فيه بسهولة، والّا ما اتأقلمتش أ في عقبات ما كنتش عامل حسابها، ولقيتها موجودة. احكِ لي أكتر بقى عن الشغل عن بُعد، وإزاي اتأقلمت فيه؟
بُص يا سيدي، أنا أول حاجة، آآ لمّا دخَلت الشُغل عن بُعد ده، أفضل حاجة لقيتها فيه، إن أنا قاعد في البيت، راحة من البيت. أنا باشتغل من البيت في أي وقت، أنا م يعني أنا عاوز اقول لك، إن أنا عاوز أقوم أشتغل، خلاص هاقوم قبل ما اتغل مثلًا ب5 دقايق، برُبع ساعة بالكتير. مش هأ
آه، فكرة إن أنت مش محتاج تقوم قبلها بكتير، مش محتاج تستعد. إمم.
آه، مش هاقوم إن أنا مثلًا لسّه هاقوم بقى أجهِّز نَفسي، آخُد دُش بقى، ألبس اللبس اللي أنا هاخرج بيه، أنزل أشوف مواصلات لسّه هارو ده حوارات كبيرة، ده بالنسبة لي كان شيء يعني فارق كبير جدًا.
إن الحياة قاسية جدًا، آه. إمم.
آه، فده ده ده رقم 1. تاني حاجة بقى أ إن أنا مش مرتبط بمواعيد عمل محددة، أنا حُرْ بقى طول اليوم. أنا ليّا مهمة أ آه، أنا ليّا مهمة إن أنا أعملها، فباقدر إن أنا أعملها في أي وقت. آآ، طبعًا بيبقى في deadline أو يعني ك مثلًا في خلال يوم، يومين، دي حاجة تانية. لكن مش مواعيد عمل مثلًا من 06:00 ل17:00، والّا من 08:00 ل21:00 أيًا كان يعني. ف آمم.
إمم، تحفة دي. دي تحفة دي. آه. أيوَه، مفهوم جدًا. آه، و وبالنسبة لك ما عادش فارقة معاك خميس، من جمعة، من سَبت، من حَد، ما كلّه بمزاجك بقى. <laughs> آه.
الله ينور عليك، بالضبط. أنا وقت ما ما ابقى رايق أ أنام بقى براحتي، أصحى براحتي، أجهِّز الوقت بقى براحتي، أزو يعني ابقي واخد راحتي كده في البيت.
<chuckles> تلقى اصحابك مثلًا بيرتّبوا للخروجة يوم الخميس والجمعة، وأنت <tsk> مش فارقة معاك، يا جماعة ما نخرج سَبت، حَد، اتنين، تلات، عادي يعني. أنت مش حاسس بيهم خلاص. <laughs>
أيوَه. آه، أنا بقيت فاضي. و و وعاوز اقول لك حاجة كمان، يعني أنا دلوقتي وأنا كنت في الشُغل، لو كان عندي أي مشوار أو أي مصلحة حكومية، ده كانت مُعضلَة كبيرة بالنسبة لي، مشكلة كبيرة. ما أنا أنا هاروح إزاي.
إمم. آه، لازم تاخد إذن وأجازة، وكلام من ده.